Hmm, bale ano mo rin, ah, parang, sumusuporta ka din sa pelikula kapag talagang napanood mo na 'yo ay, kapag nabasa mo na 'yon sa libro, parang gano'n ba, na 'pag may adaptation na. Hmm.
Hmm, kadalasan, ah, kadalasan gano'n yung ginagawa ko. Yung mga Harry Potter, siyempre napakasikat, 'di ba? Oo, lahat 'yon pinanood ko do'n sa ano, na inisip ko kung napanood ko ba lahat sa sinehan, parang, oo yata, inabangan ko talaga no'ng, ah, no'ng lumabas sila, napanood ko yata lahat sa sinehan 'yon. Kasi maganda talaga yung libro, 'no, mm. Pero ayun nga, na no'ng naisip ko na pambata pala yung libro, 'no, hindi ko hindi ko na-imagine na children's book pala ang Harry Potter. Kasi medyo magaga yung tema niya pang ano na din eh, pang, ah, matatanda na din minsan. Kaya, no'ng sinasabi nila na children's book 'yon, nagulat ako. "Hmm, para pala sa mga bata 'to", tas iniisip ko din, hindi naman yata maiintindihan no'ng mga kunyari siguro mga elementarya, medyo mahirap yung mga salita na ginagamit do'n sa aktuwal na nobela, 'di ba? Mm, kaya siguro, siguro pang ano na 'yon, mga pang kolehiyo na parang gano'n. Hindi naman siguro ano, o kaya high school 'no, parang gano'n.
Oo, ayan, classic. Mm. Ay, talaga? Oo. Ang galing naman. Oo, pero oo, sige. Oo, actually, mm. Eh, oh. 'No ba yan, totoo. Totoo. Oo. Talaga? Children's book pala 'yon, akala ko nga hindi, eh, lalo na no'ng una eh, 'di ba? Pero ikaw ba, kailan 'to nag kailan ka nagkahilig sa ganitong ano, kasi kakaiba yung karamihan na naki kilala natin, 'no? Yung 'pag nagbabasa la sila ng libro, minsan nga ano eh, ah, rom romantic or romance, tapos yung iba naman gusto nila yung, um, parang, ah, biblikal, yung iba naman documentaries, mga ganyan. So, paano ka nagsimulang mag magbasa, ng gato naka nakahiligan mo yung, gan'tong libangan?
Oo, 'yon sinasabi, eh, oo. Oo. Tama. Hmm. Ah, oo. Hmm, tama, tama.